Что ты думаешь про домашнее задание?
Я думаю, что при существующей форме учебы, это абсолютно необходимая часть для усвоения и, самое главное, контроля усвоения новых знаний.
Мгм. А ты, когда вот учился, у тебя не было такого, что, ну, не хотел вообще делать домашнее задание?
Был, конечно. Ты чего, было, конечно. Человек вообще
И что, делал, всё равно занимался? Или с друзьями шел гулять, например?
Ну, я страдал, как бы, я получал двойки за невыполненное домашнее задание. Иногда я его делал, иногда я его списывал, иногда я его, э, скатывал перед самой сдачей тетрадок, там за 5 минут до, м, сбора, так что, в общем, я много разных, э, способов предпринимал для того, чтобы с ним разобраться.
Мгм. А, родители, кстати, у тебя не контролировали вот эти домашние задания?
Ну, ты понимаешь, как это работает? Родители ведь тоже люди, и они не могут над тобой постоянно вести надзор круглосуточный, поэтому где-то они могли поверить на слово, да, вот, где-то там можно было, ну, куда-нибудь свинтить, да, чтобы они этот вопрос и не успели задать, где-то можно было там, э, лечь поспать тоже, чтоб тебя не спрашивали. В общем, много было разных вариантов, как этот момент обойти.
Мгм. Ага. То есть ты, получается, знал, да, как задание не сделать. А вот ты сказал, кстати, про списывание, что давали, то есть в классе спокойно, да, к этому относились?
Мгм. Ну, что значит- в классе спокойно относились?
Ну, значит, давали, некоторые же вообще не дают, то есть друзья были и давали списывать.
Ну, кто-то, кто кто кто-то не давал, кто-то давал. Ты понимаешь, это тоже такая вещь, где, ну, в какой-то ситуации там нужно было нажать на человека, типа: "Да ты чё?"
А, ну вот расскажи, кстати! Запугивал их?
Ну ну, просто, как бы, ть ну, в целом понимаешь, в чем дело, м, с с ну, с моральной точки зрения, особенно если вот брать школьную мораль, э, это такого рода поведение очень легко представить, как совершенно необоснованную жадность, да, и, как бы, проявление дурного характера, и если человека нажать по этому направлению, то ему просто станет неудобно и стыдно не давать тебе домашнее задание.
Мгм. Ага. А, может быть, лучше было не нажимать, а подарком его там каким-нибудь, сказать: "Я тебе шоколадку куплю, а ты мне списать дашь".
Нет, так тоже можно, я говорю. Просто вот ты спросила про это, я те ответил. А так в целом, э, можно было, как бы, бартер действительно предложить, без проблем.
Мгм. А как тебе вообще кажется, вот, э, э, нужны ли вот эти задания? Вот сейчас же в некоторых, например, европейских школах, и во их вообще отменяют, и говорят, что домашние задания и не так и важны.
Ну, знаешь, это, как бы, зависит очень сильно от предмета. Допустим, вот смотри, если вот у нас есть литература, да? Ну, как вот можно литературой заниматься не, э, как бы н не не оставляя внеклассное чтение? Ну, в смысле, чтобы ль дети не читали дома. Как это делать? Ну, это невозможно, потому что на уроке ты никак этот материал книги не освоишь. Поэтому вот, пожалуйста, тут домашнее задание необходимо. Математика тоже, понимаешь, если вы, как бы, учитесь складывать 2 плюс 2, домашнего здания действительно не нужно. А если вы там занимаетесь тригонометрией, то, ну, я как репетитор могу тебе сказать, что пока человек не прорешает там по 5 задачек типовых, ну это, грубо говоря, там, ну, наверно, 50 задач в целом, он не освоит этот, э, этот раздел математики. Поэтому, как бы, э, а 50 задачек он, ну шо, на уроке будет решать вместо того, чтоб материал объяснять? Нет, он должен делать это дома.
Мгм. Мгм. Ага. Мгм. Ну да, на уроках побольше решать. Да, так и делают.
А материал когда объяснять? Понимаешь, там ведь нужен и новый материал.
Ну, и материал, наверно, объясняет, и в уроки прямо там делают.
<smacks lips> Нет нет, это очень тяжело, э, вместить в 45 минут, вот поэтому этим надо заниматься потом дома.
Мгм. А как вот тебе кажется, есть ли, по-твоему, какое-то оптимальное количество домашнего задания, которое вот не перегружает как раз, где вот эта грань, чтобы ребенок хотя бы даже имел свое собственное время? А, я, например, могу сказать, что в школах, э, российских там вообще столько этого задания, что й у детей даже времени не остается.
Ага. А, нужно смотреть по конкретным предметам, по конкретной теме, которая проходится. Этим занимаются специальные люди- методисты, которые анализируют, сколько нужно, э, решить тех или иных задач, чтобы гарантированно этот материал был усвоен человеком. Вот. Поэтому иногда это может быть достаточно много, вот, но никто и не говорит, что учеба в школе, она должна быть легкой. К сожалению, учеба в школе
Мгм. Мгм. А как у тебя, кстати, было, расскажи? Тебя это не перегружало?
Перегружал, конечно, иначе бы зачем я шел на все эти хитрости и ухищрения.
А как вот другие у вас были какие-то от отличники, например, в классе, которые делали, и им всё равно?
Были, были.
То есть это от характера получается зависит, что некоторые вот готовы делать?
От усидчивости, понимаешь. От усидчивости, в первую очередь, как бы от того какие в целом у тебя развлечения есть, и интересы. Вот. Но ты понимаешь, как бы там, есть, альтернатива. Допустим человек который всё схватывает по тому или иному предмету, вот. Ему, э, в целом домашнее задание не так нужно. Вот. И я допустим, я-то неплохо схватывал, поэтому домашку не делал, потому что знал что я, если меня там вызовут к доске я это легко решу. Поэтому домашнее здание- оно именно рассчитано на то чтоб вот прям вот гарантировать гарантировать, чтоб самый последний ученик, э, точно мы были бы уверены, что самый последний, ученик- он материалом овладел.
Мгм. Мгм. Мгм. Но, а, ведь когда вот, например, ты говоришь про списывание, да, это же всё равно можно сказать- не обучение. Если ты списываешь, ты же не понимаешь, что там как.
Я абсолютно с тобой согласен, но от ты понимаешь, как бы, м, г это как контролировать не так легко, а люди которые составляют ц учебную программу они, всё-таки, берут в расчет, что ученики будут добросовестно решать свои домашние задания.
Мгм. А ты вот когда, например, э, делал это домашнее задание, если у тебя, например, что-то не получалось, тебе к кто-нибудь помогал, или ты сам должен быть, э, сам должен решать свои проблемы в детстве?
Мгм, вот. Ну я шёл к родителям, вот там, дожидался пока у кого-то из них время появится, и вместе с ними тему разбирал. М, так как-то.
Мгм. Но это не влияло на твоё, вот, э, эмоциональное состояние. Некоторые ведь боятся, что их там, например, вызовут к доске, а они ничего не поняли. То есть это у детей тревогу даже вызывает. У тебя такого не было?
Ну конечно вызывает, конечно вызывает. Понимаешь, вот в чём дело, тут надо не бороться не с, э, домашним заданием, а с атмосферой в школе. К сожалению у российская там д и постсоветской действительность- она слишком просовечена, да, и там есть некоторые такие стереотипы достаточно, ну, скажем так, жёсткие: излишняя дисциплина. Вот. И это проблема. Поэтому знаешь, я бы за что выступал за то, чтобы вот мотивировать учителей, как-то, а, быть мягкими, добрыми, вот. К детям относиться с, теплотой и лаской. Вот это может быть своего рода гарантией того, что дети не будут бояться учиться. То есть даже если его вызовут к доске, он знает, что учительница не будет его за это распекать, вот, а отнесется к этому спокойно с пониманием. Вот. Ну и как бы, это не буде и он будет знать, что, в общем, там у доски ему, м, ну, угрожает конечно там внимание всего класса, и в целом признание того, что у него не получается, но это не будет перегружено ещё и тем что на него будут орать.
Мгм. Да. Мгм. Да. Мгм. Мгм. Ага. Мгм. А у вас, кстати, в школе было такое, что учителя, например, э, орали на ребенка, или какие-то истории такие ты можешь вспомнить?
Ну конечно. Конечно. Ты что, Конечно. Ну просто были там учителя, у которых вот формировалась такая манера общения. Но это учительницы причём. Мужчины учителя у нас, э, всегда были спокойные. Вот. Учительница у которых у у которых была такая манера преподавания: жесткая, бескомпромиссная. Ну и что можно в этой связи сказать? Ну это было тяжело, да, с ней общаться она, а, всех пугала, она всех давила, э, в
Расскажи. Мгм. Ничего себе. Мгм. Ты тоже боялся её? Все?
А н но ты понимаешь, как бы что, т ну тут, как бы, не то чтобы страх, но вот, э, н не хотелось связываться. Вот. Это нельзя наверно назвать прям страхом страхом, но как бы опасался. Вот так вот. Не ра <grunts> э, не раздражал.
Мгм. Мгм. И как с домашкой у неё было? Все делали домашнее задание, все боялись, или наоборот?
Да-да все делали, все боялись ну или скатывали.
А как ты думаешь, вообще, вот домашнее задание, э, это учит ответственности? Или это, просто вот, э, можно сказать, вот, э: "Так нужно"- и дети вот должны это делать, или это действительно помогает быть ответственным?
Да-да. Это учит очень. Но а ты понимаешь вот это вот, вот это то что, т тут что ты назвала так нужно- это ведь и есть фактически ответственность. Как ещё ответственность можно представить в виде там фразы: "Так нужно"- поэтому ты это так делаешь. Я считаю что это очень полезный навык л люди приобретают. Это тренирует волю, в первую очередь. Э, поэтому, я думаю что от домашнего задания отказываться не надо, потому что человек, ну Знаешь вот по моему мнению, чем человек отличается от животного? Тем что он может там силой воли себя преодолеть, и заставить чт что-то сделать. Именно себя самого. Поэтому если он не будет этому про учиться в детстве, то во взрослом возрасте он рискует как бы оказаться в ситуации где он ни на что не способен.
Мгм. Мгм. М, да, кстати. А как ты думаешь, может быть возможно придумать какие-то другие формы закрепления знаний, кроме вот этого домашнего задания, что-то другое?
Нет, я думаю, невозможным. Это если мы будем обучать детей другим наукам, то там можно заранее материал готовить под то, чтобы его, ну, даже не знаю, должна быть какая-то специальная наука, в которой вот это традиционное домашнее задание будет не применимо. А вот то, как сформированы такие науки, как математика, как русский, как физика, а, они уже сделаны так, что их можно выучить только если практиковаться в том или ином предмете.
Мгм. Возможно. Ну а как тогда вот в Европе делают, если тут, например, очень мало домашнего задания, но дети же тоже учатся, и и математика здесь есть, и языки есть, и всё они учат, и всё прекрасно, и говорят, что некоторые, что здесь даже лучше образование.
Ну, ты знаешь, что можно н на этот счет возразить: лучшее образование, тем не менее, почему-то, э, места там на олимпиадах занимают, э, либо школьники из России, либо, там, школьники из Китая, где всё еще жестче. То есть, возможно, это является каким-то показателем. А что касается образования в Европе- не знаю, ну, ты понимаешь, как бы, это зависит от того уровня, который нам требуется от ученика. Если мы хотим, чтобы он, там, вот овладел тригонометрией- это мой любимый раздел математики, поэтому я всё время к нему возвращаюсь, вот, э
Мгм. Мгм. А тебе у легко, да, удавалось её учить, тригонометрию?
Мне мне мне не мне не легко, но когда научился, я прям такое удовольствие начал получать от решения этих задачек, что, в общем, до сих пор у меня сохранилась с ней теплая, м, связь. Вот, и если нам не требуется, чтобы он владел тригонометрией, то, действительно, зачем его нагружать? А если ну, и по факту оно так и есть, потому что эти знания- они ему, скорее всего, не пригодятся. Вот, но если мы по каким-то соображениям решили, что вот нам прям вот не могу, как требуется тригонометрия, тогда надо его гонять, потому что иначе он ничё не выучит.
М. Мгм. Конечно. Мгм. А ты бы вот, например, как бы выбрал, если бы у тебя была возможность, э, изменить что-то, то есть ты бы оставил всё как есть, или ты бы наоборот сказал: "Ой, лучше бы у меня в детстве было меньше домашнего задания?"
Я бы оставил всё как есть, я бы единственное что поменял- это отношение учителей, вот учителей я бы поменял, а всё остальное, мне кажется, правильно сделано.
Мгм. Да, может быть, сделать какое-то домашнее задание, чтобы это было в игровой форме, и приносило радость как-то от процесса, что-то
Но их и делают такими, то есть все задачи там формулируют там в тексте встречается не, как бы, э, нь нь не какой-то абстрактный объект, а обязательно что-нибудь такое знакомое детям, там сопровождаются иллюстрациями, если это, там младшие классы, то есть это всё делают, это конечно применяют, но толку-то в этом на самом деле нет, потому что в конечном итоге тебе равно придется именно с этими цифрами дурацкими работать, а не там с мячиками, кубиками или какими-нибудь героями Варкрафта.
Мгм. Мгм. Или возможно еще такое, чтобы, например, детей уже в раннем возрасте смотрели, к чему они стремятся. Если, например, ребенок творческий, то не нужно ему столько задавать про, э, тригонометрию и математику, только какую-нибудь базу, например. Как ты думаешь, или всё равно нужно заставлять учить?
Но для этого и существует существует специализация классов, просто, как бы, вот, в разных странах, видимо, пр разные представления о том, какой, вот, минимальный порог нам требуется. Поэтому я не знаю, поэтому мне кажется, что, а, всё очень относительно, но в целом я думаю, нас ждут прорывы, допустим, именно с тем, что, э, как-то вот точнее определять, какие у человека есть задатки, и действительно его в остальных дисциплинах не нагружать. Просто видишь, в чем проблема? Нам кажется, что ребенок творческий, да, а пройдет там 5 лет, и у него изменятся интересы, а он, получается, всё это время потерял, и ему приходится щас наверстывать за все эти 5 лет. Это же тоже будет плохо. Поэтому общее образование так и называется общее образование, что оно учит всему, а потом человек уже может выбрать свою специализацию в вузе.
Да. Да. Мгм. Мгм, спасибо тебе большое за разговор, было очень интересно пообщаться.
Спасибо большое за вопросы, мне тоже было очень интересно.
Пока-пока.
Пока. Удачи.